Ja, dann würde ich natürlich eher was zum neuen Thema auch machen, ne? Also, nicht noch mal das das Gleiche, was ich da jetzt gemacht habe. Aber eben, deswegen würde ich Ich würde ja nie Video zweimal drehen, ähm, aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn's 'ne Vielfalt gibt bei den Videos. Das denke ich so, weißt du?
Mhm. Genau. Ja, das stimmt auch. Das ist wahr. Ähm, ich würde wirklich nur das wegnehmen was wirklich dir irgendwie aufstößt negativ. Und dann, ähm, das andere lassen, obwohl du sagst: „Ah, ich bin nicht so ganz einverstanden.“ Aber wenn das okayisch ist für dich und du fühlst dich immer noch, weißt du, irgendwie positiv damit, dann würde ich das lassen. Ich würde wirklich nur die nehmen, die, äh, wo du wirklich sagst: „Hm.“ Und das
Mhm, mhm. Ja. Ja, ne? Wo man so richtig <giggles> Wo einem schlecht wird, wenn man's sieht.
Ja. <laughs> Zum Beispiel, <laughs> und das kann ja nicht so viel sein, so, ähm, dass du das so machst. Ja.
Mhm. Oh, es sind schon 'n paar. <laughs> Nein, so viele Videos, wie gesagt, habe ich hier Das ist das Problem, aber auch so viele Videos habe ich bislang nicht gemacht. Und wenn ich da natürlich jetzt so wahnsinnig ins Kürzen gehe, ist das auch nicht so cool. Dann habe ich kaum noch Videos drauf, ne? Mhm.
Mhm. Ne, mach das nicht. Ja. Nimm nur 1 oder 2, die wirklich, ah, ähm, dich <laughs> Ja, und das andere lässt du.
Ja, das stimmt vielleicht so die worst case Videos, dass ich die wegnehme. Ja, vielleicht wirklich nur 1 oder 2, weil wenn ich alles wegnehme, was mir nicht gefällt, dann gibt's kein Video mehr, ne, weil ich eben, ja. Kann mich nicht so gut irgendwie auf'm Video sehen.
Das wissen Mhm. Ja, und das ist auch nicht gut. Ich hoffe, ich habe dir geholfen, ja. Geholfen, ähm, Entscheidungen zu treffen. Ähm
Ja. Ja, das war auf jeden Fall ganz gut, mit dir drüber zu reden.